Ты знаешь, э, вот хочу с тобой поделиться тем, что как бы мне сейчас очень сложно найти новых друзей. А, я переехала в новый город, новую страну. Э, все мои друзья тоже разъехались по миру. Получается, из таких близких, давних друзей никого не осталось. Э, я с ними у всегда на, э, связи. Мы перезваниваемся, списываемся, э, практически каждый день.
Так.
Но вот, э, я хотела бы найти друзей в своем городе, и сколько, знаешь, не пыталась, всё равно эти люди, м, ну, как-то и не мои люди, в итоге. Проходит полгода, и я понимаю, что у нас, э, абсолютно разные интересы, мы друг другу не подходим. И я потом начинаю отдаляться. Вот, может, поможешь разобраться мне в этом?
М, понимаю тебя, мгм. А, ты знаешь, я прекрасно понимаю твои эмоции. Действительно, когда человек переезжает в другую страну: другой язык, другая культура, другое всё, и найти друзей- это сложно. Это, в принципе, сложнее искать друзей, э, в возрасте, когда тебе уже когда ты не ребенок. Потому что, всё-таки, дети легко, м, начинают дружить. Там, у тебя, э, классная, там, не знаю, майка, у тя классный, там, не знаю, су совок, о, давай дружить, всё, давай, друзья. Вот, и так, постепенно, да, вы видитесь каждый день во дворе, и вы друзья. Или там в школе, или еще где-то. То есть, э, ваша какая-то общность, которая возникает на каких-то мелочах, да, абсолютно там каких-то, вот, она подкрепляется тем, что вы ежедневно видитесь и каждый раз общаетесь. И это вас каждый раз сближает всё сильнее. А в данной ситуации это не совсем так. М, давай попробуем представить, как мы могли бы из этой ситуации выйти из этого положения, найти се друзей. Но позволь мне сначала, э, задать пару вопросов. Скажи, пожалуйста, а, для тебя дружба важна, э, я так понимаю, а чем она важна? Зачем тебе вообще друзья? То есть для чего они нужны, какую цель ты, э, и, э, д э, какая у тя цель? Э, вот для чего те друзья?
Понятно. Давай. А, ну, смотри, вот, э, достаточно, м, давно у меня появились друзья. Вот у меня была, ну и есть подруга, с которой мы со школы. Э, потом друг, с которым мы с университета. И подруга тоже, ну, чуть позже, тоже с университета, только с 3 курса. И вот, в принципе, у меня есть 3 человека, а, с которыми я так очень близко общаюсь. И они очень хорошо меня знают, и знают как бы, ну, меня всю жизнь. А вот, э. Они сейчас далеко, у нас нет возможности встречаться. И хотелось бы найти новых друзей здесь, человек, с кото которому я могла бы доверять, э, с которым я могла, а, делиться своими трудностями, также делиться своими успехами. Э, чтобы я понимала, что этот человек не вставит, да, там, можно так сказать, в спину, э, нож, э, когда там ему будет выгодно. М, хочется найти вот, э, людей, э, которым, ну, которым можно открывать душу, с которыми можно делиться св всем, всем вот, чем угодно.
Мгм. Мгм. Я понимаю. То есть тебе нужен, по сути, м, эмоциональный отклик. И чтобы ты, тем более, что, а, э, т когда ты привыкла к тому, что у тя есть люди, которые всегда могут с тобой поговорить и поддержать, щас, э, такого, э, нету. Несмотря на то, что можно всегда и позвонить, да, и как-то увидеться виртуально, но, тем не менее, я так понимаю, что для тебя вот это физическое, э, состояние, когда ты можешь непосредственно взаимодействовать с человеком, очень важно.
Да, для меня важно. И я заметила, что, ну, мне это очень сложно. Другие люди без проблем находят знакомства, знакомятся, как-то знакомятся, либо им всё равно, да, э, с кем вот дружить, либо они не открываются до конца, а просто вот это состояние какой-то игры, м, а, поверхностности, несерьёзности, а ну такое меня, не как бы не устраивает.
Да, я тебя понимаю. А позволь ещё уточнить. Скажи, пожалуйста, ты вообще социально активна? То есть у тебя есть там работа или ты, может быть, ходишь на какие-то кружки, что-то учишь? То есть насколько твоя жизнь вокруг тебя, а, бурлит, либо она такая более, а, монотонная и размеренная?
А смотри, э, я всегда была очень социальная, активная. А когда я переехала в новую страну, я здесь также проявляла инициативу, я участвовала во всех там, а, организациях, эм, во всех, а, мероприятиях. Меня как бы знает очень много людей, но всё сообщество, в принципе меня знает. А, поначалу было очень много знакомых, все хотели общаться, дружить, и пошло вот это вот, знаешь, как нужно было перебива перебирать, перебирать, как семечки, можно так сказать. Вот и как гречку этих людей, чтоб понимать, э, н ну, твой человек, не твой человек. В принципе из всех вот есть 1 а, девушка, с которой я, сдружилась, а все остальные вот, э, приходят, да, либо а ради какого-то интереса узнать, как я живу, чтоб потом это понести дальше, там, сплетничать, э либо м, ну ну, в общем, серьёзного ничего такого нет, и не нашла людей, которых мо которым можно именно довериться.
Так. Мгм. Я понимаю тебя. Ты знаешь, это действительно сложная ситуация, потому что, э, как я уже и говорил, во-первых, во взрослом возрасте сложнее найти, ам, а, друга. А во-вторых, э, ты знаешь, ам, вот ты говоришь, там сплетничают или у них цель, например да, они вроде как вот приходят для того, чтобы общаться, а на самом деле цель там, у них там, что-то, либо перенять, либо какую-то выгоду взять. То есть на самом деле, а, у есть такое, что у людей, а, очень сложно за дружбой пыта и найти вообще людей, с которыми хотелось бы дружить, по той причине, что они дружить-то не умеют. Потому что, м, бывает такое, что человек, а, вот он рос всю жизнь, его н научили, ам, как, э, выживать, э, как, э, идти, э, к своей цели, но никто не научил, как дружить. Потому что дружба это штука достаточно безусловная. Вы дружите не потому, что вам это выгодно. Вы дружите не потому, что у вас, э, есть какие-то, э, там ам, там связи, которые вам помогут в чём-то там или вы чё-то можете почерпнуть. Вы дружите просто так, по факту того, что вот есть человек и есть ты. Вот какой он есть со всеми своими не достоинствами и недостатками, всё, и вот ты с ним дружишь. Да? О, дружба она безусловная. Ты человеку можешь подсказать, э, что-то, что никак, м, на тебя не повлияет или, может быть, даже повлияет, но при этом ты всё равно подумаешь, что вот для него это вэ будет будет лучше, и ты можешь ему от чистого сердца это посоветовать. Без всякого, что а, у тебя там что-то получится, а у меня нет, у меня такого нету, я тебе та такого не скажу. А по поэтому т э, дру дружба, она без конкуренции, она именно вот про вот такую. И, конечно, в таком возрасте, во взрослом, особенно если там все, кто приезжают, это какие-нибудь там, например, люди-иммигранты, да которых это не родная страна. У них вопрос выживания стаи становится. Э, самым таким ярким, важным, и они не про дружбу думают. И в данной ситуации, конечно, конечно найти людей, которые будут тебе близки, которые будут на тебя смотреть не как на способ добиться чего-то, а именно просто как на человека, с которым им интересно общаться и приятно, это тяжело, но не невозможно.
М, возможно. Мгм. Так.
А ты знаешь, эм, быть социально активным, просто собирать людей и общаться с ними или там какие-то совместные вещи делать это, конечно, здорово, но это всё-таки ближе как вот делать своё, собственно, комьюнити. Где много людей, которых объединяет, например, ну, язык или какое-то общность, вот скажем, эмигрантские паблики какие-нибудь, да, это одно. Но это не совсем про дружбу. А п дружба может быть начаться, а, в том случае, если, например, ну, 2 вещи может быть здесь рассмотреть. 1 вы в попали в какую-то переделку совместную и из неё вышли. Соответственно, э, какие-то вещи, которые не связаны, э, с выживанием за границей или с какими-то там такими штуками, которые связаны, м, как повыгоднее что-то сделать, пристроить что-то, найти что-то, да. А то, что вас, э, связывает именно как хобби. То есть, если вы, например, э, любите и страстно увлечены каким-то занятием, это может быть, э, всё что угодно плавание, дайвинг, э, прыжки с парашютом без разницы, что. Главное, чтобы человек, э, ду думал не только о собственной выгоде, безопасности и выживании, а о том, что его действительно радует. То, как правило, люди увлечённые, люди, у которых есть, помимо вот этого всего, что я перечислил, ещё какой-то интерес, вот с этими людьми дружить проще, потому что они открыты, по сути, э, э, к к другим людям, которые также будут разделять их страхи или их, м, восторг относительно того, чем они занимаются, свою неуверенность. И в та в этом случае, возможно, ты найдешь, э, среди таких людей, м, как минимум тех, кто будет близок, а, тебе и своему делу. Потому что вы как будто бы одним и тем же занимаетесь, одним и тем же, э, как бы, э, а вовлечены в процесс, да вам а одно и то же нравится, и обсуждать это, и на этом строить свою с какую-то вот близость с другим человеком, как будто бы гораздо проще, как ты думаешь?
Ну да. Мгм. Понятно. М, да, ты говоришь правильные вещи, и я думаю, что мне стоит пересмотреть отношение к этому и пойти вот по твоему примеру, именно так искать новых друзей. А, м, ну спасибо тебе за то, что что ты раскрыл эту тему, посоветовал мне. Мне было важно это услышать и понять, э, даш какие требования я возлагаю, и что ну лучше делать реально, чтобы мне действительно это помогло. Спасибо тебе ещё раз большое.
Я уверен что у тебя всё получится, я верю в то, что ты найдёшь настоящих друзей, и это возможно и в любом возрасте. Удачи тебе и всего хорошего.